Ich weiß, dass er wenig schläft. Er ist aber generell jemand, der immer mit wenig Schlaf klarkommen konnte. Da war ich nie großer Fan von. Ich habe mir da immer schon Sorgen gemacht, weil ich dachte so. „Mensch, das kann doch auf Dauer nicht gut sein.“ Und deswegen habe ich das Gefühl, dass der Körper halt jetzt einfach auch gesagt hat: „Ne, es geht nicht mehr“, irgendwie. Ähm, obwohl er sonst immer gut damit sch äh, zurechtgekommen ist. Ich glaube, manchmal nimmt er sich, äh, Tage, wo er sich eigentlich vornimmt, morgens zum Sport zu gehen, was er eigentlich sehr, sehr regelmäßig macht und sagt dann: „Ne, ich schlafe jetzt aus.“ Finde ich eigentlich ganz gut, aber ansonsten hat er manchmal, ja, momentan klar schlechten Schlaf. Am Anfang, als es passiert ist, war's natürlich ganz gravierend. Da gab's dann Nächte, da wurde gar nicht geschlafen. Ähm, ich glaube, dass sich das 'n bisschen gebessert hat.
Mhm. Mhm. Mhm. Okay, schön. Und ihr wohnt auch sehr weit auseinander, also, ist es nicht so, dass ihr mal euch am Wochenende seht oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also, wir wohnen leider sehr weit auseinander, er lebt in Kanada. Ähm, der Plan war auch eigentlich jetzt, langsam so dafür zu sorgen, dass man zusammenzieht. Das wü hä ähm, hätte jetzt eigentlich als Nächstes angestanden. Und, ähm, klar, das lassen wir jetzt erst mal 'n bisschen ruhen, bis sich seine Situation beruhigt und bis er erstmal klarkommt, weil grad ist einfach nicht der Raum, irgendwas anderes zu planen. Ähm, ich weiß, dass ihm das auch ja.
Mhm, okay. Mhm, und, ähm, hm, und belastet dich das auch? Also, dass du eben da mit der Planungsunsicherheit auch irgendwie betroffen bist und dass du nicht weißt, wie du helfen kannst und so? Also, leidest du da auch drunter oder ist das äh, hält sich das im Rahmen?

Das stimmt. Er hat auf jeden Fall überlegt, vielleicht den Bereich zu wechseln. Dann müsste er seine Verantwortung abgeben. Das ist dann auch so 'n, ähm, Prozess, der dann auch über viele Ämter läuft. Und ja, ich glaube, es graut ihn so 'n bisschen davor, weil das Ganze 2 Jahre dauert, aber ich weiß es ni also, wenn wenn das die Lösung ist, würde ich das auf jeden Fall unterstützen und ich glaube, ansonsten ist ihm klar, dass er sonst halt 'ne Hilfe braucht, noch 1 Mitarbeiter dazu. Ich glaube, das würde ich auf jeden Fall unterstützen, dass er sich vielleicht ja, ja, dass er sich da noch mal dran orientiert oder ä dass ich ihn auch da noch mal an diese Möglichkeit erinnere.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, das ist natürlich auch 'ne super Idee. Ja, ich glaube auch, dass man jemandem eben sagt: „Hey, es gibt Möglichkeiten, du bist nicht alleine und, ähm, so kann's einfach nicht weitergehen, und wir müssen da jetzt einfach mal 'ne Lösung finden.“ Das würde ihn ja auch schon entlasten, dass er es eben sich das nicht auch einbildet zum Beispiel, dass ihm das dass er sich das selber eingesteht, dass es zu viel ist.
Ja, genau. Ja, danke dir für die ganzen Tipps. Das war, äh, sehr hilfreich und hat, äh, gutgetan, äh, da mit dir drüber zu sprechen.
Ja, ich hoffe, ich konnte dir helfen. <chuckles> Das freut mich sehr, und ich, äh, wünsche euch beiden viel Kraft und, ähm, ja, komm gerne noch mal auf mich zurück, wenn ihr über was gesprochen habt oder wenn du noch konkretere Plan oder Hilfestellungen brauchst, dann bin ich auf jeden Fall auch da.
Super, vielen, vielen Dank. Ich danke dir.
Auf Wiedersehen.